Oke, push-up itu bisa sebagai gerakan inti bisa sebagai pemanasan juga. Nah, bedanya itu kalau pemanasan kita push-up-nya dikit aja gitu, gak usah banyak-banyak sampai 3 set. Ya mungkin kayak 1 set aja udah cukup kalau untuk pemanasan. Tapi kalau misalnya itu mau dijadiin gerakan inti, ya berarti kayak tadi, misalnya harus ngejarnya 3 set gitu dengan masing-masingnya 10 sampe 15.
Mmm. Mmm. Iya iya. Oh, berarti tergantung kita mau taruhnya di mana begitu ya?
Bener bener banget, karena kan di sini yang mau dicari kan juga yang apa ya sederhana gitu ya, jadi kita nggak perlu ribet-ribet sih, yang penting kita udah langsung mulai aja.
Oh gitu. Jadi kalau boleh di cerita bukan ceritain maksudnya kalau boleh digambarin, kira-kira kalau buat kayak akun ya, aku kan orangnya <tsk> aku ini orangnya pemalas kalau untuk olahraga nih kalau boleh jujur ya kan. Bilanglah aku aku udah bertekad nih ya kan. <chuckles> Ceritanya sehari setengah jam mau aku kasih waktu nih, setengah jam aku kasih waktu. Mmm.
Mhm. Oh, Oke. Mmm. Mhm mhm.
1/2 jam ini bagus 15, 15 apa bagus, full langsung setengah setengah jam? Atau mau 15 pagi 15 sore. Terus apa gerakannya tuh gim gimana-gimana gerakannya? Mana dulu 15 menit 15 menit atau dihajar 1/2 jam aaa terus gerakan-gerakannya kayak kayak model apa ya kan? Bukannya kalau nggak salah harus ada pendinginan ya?
Oke. Oh, maksudnya untuk durasi 15 menit gitu ya? Oke. Oke, sebenarnya dua-duanya enggak masalah sih. Mmm.
terus gerakan-gerakannya kayak kayak model apa ya? <clicks tongue> Kan bukannya kalau nggak salah harus ada pendinginan ya?
Betul, ada pendinginan. Mhm.
Eee, tuh ce kasih kasih contoh dong kasih contoh dong, kalau sepengetahuan kamu apa sih gitu, yang ringan-ringan aja.
Oke.

Mhm. Terus kalau untuk, apa, eee, intensitasnya sendiri kalau untuk pemula bagaimana? Kira-kira, eee, cocoknya hitungan yang cocok tuh gimana tuh?
Mhm? Oke. Untuk intensitas, terutama untuk pemula, iya pasti iya pasti kita ringan-ringan dulu ya. Misalnya kalau untuk push-up nih, kan push-up itu bisa sampai 1 setnya itu bisa 10 sampai 20 kali gitu, itu, eee, udah cukup oke sih untuk pemula. Nah dan juga kan kadang beberapa orang itu, eee, push-up aja mungkin terasa berat gitu ya karena kan menopang berat badannya gitu, nah itu ada juga heeh, istilahnya pakai push-up lutut gitu, di mana push-up-nya itu dibantu ditopang pakai lutut dulu jadi gerakannya itu enggak ditopang, eee, kalau normal kan ditopangnya pakai, eee, telapak kaki ya gitu, tumit gitu. Nah kalau lutut ini jadi tumpuannya ada di lutut, jadi supaya lebih ringan dan gerakannya tuh juga yang penting gerakannya benar dulu gitu. Nah tadi kalau untuk repetisinya, iya mungkin bisa sekitar, eee, 3 kali ya. Jadi 3 set yang masing-masing setnya itu 10 sampai 20 kali gitu sih.
Betul betul. 3 set? Mhm. Mmm, itu mah aman tuh ya masih tahap aman yah?
Tuh itu aman sih dan waktunya juga fleksibel. Misalnya, kalau mau dilakukannya pagi setelah bangun tidur, kan itu, eee, gampang yah. Jadi ibaratnya sekalian jadi rutinitaslah ya atau mungkin kalau mau malam sebelum tidur juga boleh.
Oke oke oke. Nah kalau kita cuma, bilanglah ada 1/2 jam nih kita mau adain waktunya nih, itu cocoknya tuh 1/2 jam tuh
Oke.
eee, 1/2 jam tuh 30 menit kan? Eee, apa cocoknya tuh dibagi 15 15 atau dihajar langsung 1/2 jam? Iya berarti tiga puluh menit gitu atau, mhm enggak enggak maksudnya untuk, iya seperti, apa ya, peregangan, apa, eee, paket lengkaplah bahasanya paket lengkap, heeh, pemanasan inti pendinginan, iya kayak tadi aku bilang ini cerita pemula ya, eee, ini bukan bukan cerita yang orang yang, apa nih bukan ini cuman, iya pemulalah gitu, gimana-gimana?
Mhm, betul. Oke. Ini ini masih ngomongin push-up kan ini ya? Oh. Olahraga begitu ya? Oh, oke. Paket lengan, iya iya iya. Mhm.